तो हमारी ज़िंदगी में कई तरह के हम देखते हैं कि हम काम करते हैं रोज़ाना, तो उसमें से अ, हम अगर बात करें हमारे फ़ोन की तो ये आज एक डिस्ट्रैक्शन अ, बन चुका है हमारा फ़ोन तो हम रोज़मर्रा के जो हमारे अ, कुछ नियम हैं या कुछ काम हैं जो हमने करने होते हैं तो हम अ, आपको क्या लगता है कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ते हो आप?
हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखिए इसमें कोई दो राय नहीं देखिए टेक्नोलॉज़ी का समय टेक्नोलॉज़ी का युग है कहीं न कहीं आप मैं और है ना हम सभी कहीं न कहीं ना किसी भी तरीक़े से इन सब चीज़ों से ना घिरे हुए हैं। देखिए अगर मैं आपको सही बताऊँ ना मेरे को कब एहसास हुआ ना देखिए ये ना डिजिटल डिस्ट डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है ना इंसान को ना आभास भी नहीं होता पता भी नहीं चलता कि हम सही में इसके शिकार भी हैं या नहीं? देखिए अगर मैं आपको मेरा किस्सा बताऊँ ना तो आज से कुछ अ, कॉल जब मैं कॉलेज में था ना तो क्या हुआ ना मतलब सुबह ना मेरे को ना सुबह मैंने एक दिन ऐसे ना कोशिश करी मतलब कि ना जैसे कि मतलब मैं पाक कहीं न कहीं लोग जाते थे पार्क घूमने तो मैं सोचता था यार मैं भी क्यों ट्राय करता हूँ ये सब? तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राय करता हूँ तो मैं ना रात को बस सोने लगा था मैंने 10 बजे ना फ़ोन साइड में कर दिया और मैंने कहा मैं सो जाऊँगा। परंतु वो एक नोटिफ़िकेशन आया तो मैंने देखा किसका नोटिफ़िकेशन मैं वापस उठ गया फ़िर मैंने वापस रख दिया। पर उसके बाद वापस एक नोटिफ़िकेशन आता है मैं वापस उठ गया और ना यही सब चलता रहा यही प्रतिक्रिया चलती रही अब देखिए आप मानेंगे नहीं <chuckles> 2 बज गए थे रात को और मैं अभी तक सोया नहीं था और मैं यही करता रहा। तो उस दिन ना मेरे को ऐसा एहसास हुआ ना यार ये तो मतलब बड़ा ही खतरनाक है ना ये तो वो डिस्ट्रैक्शन की एक चीज़ है क्योंकि अगर मैं चाह के भी देखिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाया वो और फ़िर ना धीरे-धीरे जैसे मैंने अगले दिन मैंने देखा कि यार मेरा फ़ोन कितना चलता है मेरा देखिए उसमें स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा था कहीं न कहीं देखिए मैं सोशल मीडिया इससे जुड़ा हुआ था। तो ना मेरे को उस समय ना एहसास हुआ कि, यार अब तो कुछ तो करना पड़ेगा नहीं तो ना ऐसे तो कल को अगर मेरा ये तो चलो एक मतलब एक छोटा-सा मेरा एक लक्ष्य था जो कहीं न कहीं देखिए मैं पूरा नहीं कर पाया परंतु अगर भविष्य में मेरा कोई बड़ा लक्ष्य होएगा और किंतु अगर मैं देखिए परंतु अगर मैं ये डिजिटल डिटर डि डिस्ट्रैक्शन की वजह से अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाऊँ ना तो कहीं न कहीं देखिए मेरे को दुःख भी होगा भविष्य में तो देखिए तब मेरे को लगा ना इसका कम तो करना ही पड़ेगा और मैं कहीं न कहीं इससे जूझ भी रहा हूँ। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल् हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। हाँ।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 हाँ, बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं आप, होता है कि हमारा काफ़ी समय हमारा फ़ोन ही ले जाता है, हमने जो काम करने होते हैं, बाई-चांस ही हम अपना मूड ठीक करने के लिए एक बार फिर से अपना फ़ोन पकड़ लेते हैं और चाहते हैं कि थोड़ा मूड लाइट हो जाए। 2-4-5 मिनट चलाएँगे फिर छोड़ के अपने काम पे आ जाएँगे, पर वो क्या होता है कि हम लोग फ़ोन में इतना निकल जाता है हमारा समय 2-3 घंटे हमें पता ही नहीं चलता कि है ना? हमारा समय किधर गया और फिर हम पछताते हैं कि ये काम करना था। तो सुबह से लेकर रात तक जो आपकी रूटीन है, तो उसमें अ, आप इस डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए अ, क्या मतलब स्टेप्स उठाते हो फिर?
हाँ, हाँ। हाँ, वही। हाँ, देखिए पहले तो देखिए मैंने ना, जैसे अगले दिन ही देखिए मैं ना इसको लेके ना सचेत हो गया, कहीं न कहीं ना मैंने अगले दिन अब ये ठान लिया था कि ना सुबह उठना तो देखिए बाद की बात है, पहले तो ये देखते हैं कि क्यों, क्या कारण है? तो देखिए मैंने एक सबसे पहले एक जो चीज़ मैंने देखी ना, कि जो ये जो मेरा फ़ोन था ना देखिए मैं ना सुबह उठते देखिए फ़ोन चलाता था कहीं न कहीं मतलब, ऐसा होता था जैसे ही फ़ उठा मैं। और क्योंकि देखिए ये फ़ोन बगल में पड़ा होता है तो ना मैं सोचता है चलो फ़ोन में देख लेते हैं, पहले तो देखिए मैंने ना सबसे ये आदत छुड़वाई। मैंने ये सोच मैंने क्या करता था ना मैं जैसे जैसे ही उठता था ना, मैं पहले तो पानी पीता था 2 से 3 ग्लास और ना मैं ऊपर छत पे चल जाता था टहलने। मेरी हॉस्टल की छत पे जिसमें कॉलेज से मैं हॉस्टल में रहता तो मैं हॉस्टल की छत पे थोड़ा व्यायाम कर लेता था, कहीं न कहीं टहलने निकल जाता था, भले ही मैं जितनी मर्ज़ी बजे उठूँ अगर मैं 8 बजे भी उठ रहा हूँ, 9 बजे भी उठ रहा हूँ ना, परंतु मैं ये करता था अग और और क्योंकि जैसे तो पर मैं तो 8 बजे उठता था। तो उसके बाद मैं क्या करता था ना जैसे अब मैं जैसे कॉलेज से घर आ गया, मतलब अपने हॉस्टल आ गया, तो मैं कोशिश करता हूँ ना बाहर खुद को ना किसी वर्कआउट में या किसी फिज़िकल एक्टिविटी में या व्यायाम में ना वो करूँ, मैंने क्या जिम भी जॉइन कर लि। अब मैं क्या कु मैं पता है क्या कर रहा था अब ना बहाने ढूँढ़ रहा था जिससे ना मैं अब चाह के भी ना फ़ोन ना चला पाऊँ और जैसे ही मैं देखिए हॉस्टल आता था ना तो मैं देखिए कोशिश करता था ना अपने फ़ोन को साइड में रखे ना जो मेरे बगल ल रूम में जो बच्चे रहते थे, वो उनके पास उनका ना दिमाग खाने भी चल जाता था, कहीं न कहीं ठीक है मैं ना खुद को बिज़ी रखता था। तो देखिए ऐसे छोटी-छोटी जो मैंने अपने अपने जीवन में बदलाव लाए ना तो मैंने खुद को खुद ही देखा ना कि यार मैं ना मेरे को इतनी आदत नहीं है नहीं तो पहले तो पता है क्या होता था, मैं बस फ़ोन ही मैं अगर फ्री भी बैठा हूँ ना, मान लीजिए अगर मेरे को क्लास में पीरियड के बीच में ब्रेक है तो मैंने रील्स चला ली, मैं शाम को मतलब मैं कहीं भी बैठा हूँ, मेरे को कुछ करना है, मैंने रील चला ली, ऐसे छोटे-छोटे जब मैंने अपने जीवन में बदलाव लाए ना, तो देखिए खुद पर खुद ही ना देखिए जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है ना, मैं कहीं न कहीं इससे दूर होता गया अपने आप ही। जी।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
हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, ह हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी, बहुत बढ़िया, तो अ, जैसे हम अ, ये बात करते हैं अ, डिजिटलाइज़ेशन की या टेक्नोलॉज़ी की, तो सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव डाला है तो लोग आजकल इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, है ना? रील्स डालते हैं। तो अ, वो लोग तो सोशल मीडिया के अब एक नॉर्मल इंसान के फ़ोन के नोटिफ़िकेशन और एक इन्फ्लुएंसर के फ़ोन के नोटिफ़िकेशन में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो अ, आपको क्या लगता है क्या आप भी अ, किसी इन्फ्लुएंसर की तरह या किसी आम ज़िंदगी दि के इंसान की तरह? आपके लाइफ में या आपके फ़ोन का ट्रिगर क्या है आपको लगता है? या व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम? कौन-सा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जिससे आप ट्रिगर हो जाते हैं जिसकी नोटिफ़िकेशन से?
<chuckles> जी बिल्कुल, देखिए मैं तो अगर आपको सही बताऊँ ना देखिए मेरे को कहीं न कहीं न देखिए, इसकी देखिए व्हाट्सएप और इर इतना इंस्टाग्राम की मेरे को इतनी आदतें नहीं थी। परंतु देखिए मैं मैं अ, जैसे कॉलेज के समय ना जैसे गेम खेलता था जिसका आपने भी नाम सुना था पबजी करके। देखिए मेरी उसमें इतनी मतलब इतनी खराब आदत हो गई थी ना एक समय पे, तो मैं क्या करता था उसको वैसे थोड़ी देर के लिए चलाता था, तो अब उसमें क्या मेरे दोस्त भी थे, कभी मैंने एक दोस्त के साथ खेला, तो होता क्या था जैसे ही वो मेरा दोस्त कहीं न कहीं बंद करता था गेम मेरा दूसरा दोस्त आ जाता था। तो मेरे को ऐसा लगता था यार मैं खेला तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी देर से ही खेल रहा हूँ, परंतु जब मैं वहाँ पे टाइम देखता था ना, वो जो टाइम होता था वो देखिए 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते थे। और मेरी ना हाँ इ मतलब जैसे आपने पूछा ना कि जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, देखिए इसकी मेरे को ऐसी आदत नहीं थी कि ना मैं नोटिव परंतु मैं क्या करता था ना? जैसे मान लीजिए अब मैं कहीं बाहर गया हूँ, कहीं न कहीं सब जैसे मैं अगर कि कोई मतलब लोग बात कर रहे हैं कहीं भी बैठा हूँ मैं, पर ये ऐसी ना मेरी एक गुआ बुरी आदत थी ना मैं फ़ोन चला के ना वो मैं वो स्क्रॉल करने लग जाता था इंस्टाग्राम, मैं कहीं पे भी रील्स चलाने लग जाता था। तो बात रही देखिए इन्फ्लुएंसर की देखिए मैं वैसा तो नहीं हूँ कहीं मैं परंतु ना मैं मेरी ये ऐसी बुरी आदतें लग गई थी ना कि मतलब मैं फ्री टाइम में ना फ़ोन बहुत चलाता था। मैं अब इंस्टाग्राम चला लिया व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे तो मैं हाली चलो इतना मैं बात नहीं करता था किसी से, परंतु हाँ जो रील्स की जो मेरी आदत थी ना वो मेरे को काफ़ी लग गई थी और ना इसकी पता है क्या होता है रील्स कहीं न कहीं इसलिए डिस्ट्रैक्शन बन जाती है ना, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था मान लीजिए कोई यूट्यूब पे वीडियो आती है देखिए, वो हमें पता होता था कि बड़ी वीडियो आएगी 20-30 मिनट की, जब वो वीडियो ख़त्म होती थी ना, तो हमें पता चलता था कि हाँ, यार 30 मिनट हो चुके हैं, परंतु ये रील्स का देखिए पता ही नहीं चलता वो छोटी-छोटी वीडियोज़ होती हैं। वो चलाते जाओ चलाते जाओ इंसान को लगता है यार अभी तो 10-15 मिनट ही हुए हैं, परंतु जब वो घड़ी में जब समय देखते हैं ना तब पता चलता है यार 1 घंटे से हम तो यही कर रहे हैं बस। तो हाँ, ये मेरे को ना इस तरह की थोड़ी डिस्ट्रैक्शन थी। जी।
हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ। ओह! रील, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, होता है ऐसे, आप मतलब आप कह सकते हैं कि आपका डिस्ट्रैक्शन गेम्स रही हैं, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करती रही हैं, उनकी नोटिफिकेशंस। हाँ, तो अ, ऐसे ही जब आप गेम्स वग़ैरह खेलते होंगे, तो आपके घर परिवार के लोग आपके साथ मतलब कैसा रिएक्ट करते थे या उनको आपने अ, समय कैसे दिया, उनके लिए स्पेस कैसे क्रिएट किया या खुद के लिए या अपने घरवालों के साथ वो समय निकालना ऐसी गेमिंग की आदत में ताकि वो घरवाले भी नाराज़ ना हों या अगर ऑफ़िस जाते थे, तो कैसे आपने ये सब कुछ हैंडल किया?
हाँ, बिल्कुल। हाँ, देखिए देखिए ऐसा होता है कहीं न कहीं ना मेरे को डाँट भी पड़ती थी कहीं न कहीं और देखिए देखिए डाँट भी पड़ती थी, जैसे मेरे माता जी, मेरे पिता जी मेरे को काफ़ी कहा करते थे कि थोड़ा इसको कम कर दो, परंतु क्या है ना मैं थोड़ा जैसे मैं अगर सही बताऊँ ना मैं 10वीं तक ना देखिए काफ़ी होशियार छात्र था, मेरे मतलब मार्क्स भी सही आते थे ना, तो कहीं न कहीं ना <tsk> मेरे को इतना खुद को भी नहीं लगता था कि ठीक है, मेरे मार्क्स सही आ रहे हैं और मेरे पिता जी भी ये सोचते थे, "चलो ठीक है, अगर बच्चे के मार्क्स सही आ रहे हैं, तो ठीक है," मेरे को इतना नहीं बोलते थे, परंतु <tsk> मेरे को ना क्या हुआ ना जब मैं 11वीं कक्षा में हुआ ना, तो देखिए ये जो डिस्ट्रैक्शन इतनी बढ़ चुकी थी ना, मेरे केस मेरे से क्या पढ़ाई नहीं होती थी, मेरा ध्यान ही नहीं लगता था, देखिए मैं जैसे ही पढ़ने बैठता था ना, तो म जैसे ही मैं पढ़ने बैठता तो वो नोटिफिकेशन आ जाती थी, तो मेरा ध्यान उधर चल जाता था, फिर होता ये था ना कि मैं बैठता तो था पढ़ने, परंतु मैं 2 घंटे बाद देखता था "यार ये टाइम तो निकल गया और मैं ये तो अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं चालू करी।" तो इसके लिए ना मैंने परंतु मेरे को ना ये कहीं न कहीं ना मेरे को आज भी ना ये थोड़ा दुःख रहता है ना, इसकी वज़ह से जैसे मैंने देखिए 11वीं और जो मेरी 12वीं कक्षा, कहीं न कहीं मेरे को लगता है ना, मैंने उसमें अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को कहीं न कहीं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन थी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, परंतु कॉलेज में देखिए <tsk> मैं धीरे-धीरे सीख गया, कहीं न कहीं वो कहते हैं ना इंसान गलतियों से सीखता है, तो मैं भी देखिए गलतियों से सीख गया, मैंने भी अपने जीवन में अच्छे-अच्छे नियम लाए, तो देखिए अब हाँ, ठीक है, मेरे माता-पिता को उस समय बुरा भी लगता था कहीं न कहीं, मेरे को भी आज भी खुद बुरा लगता है और परंतु हाँ, मेरे को डाँटते भी थे, मैं उनसे बात भी नहीं ज़्यादा करता था क्योंकि मैं फ़ोन में लगा रहता था, परंतु अब मेरे स अब देखिए अब मैं कहीं न कहीं काफ़ी मेरे में सुधार आया है, काफ़ी बदलाव आया है, तो ठीक है, अब मेरे को गलती का आभास है, तो कहीं न कहीं अब वो मेरे से इतना नाराज़ नहीं है। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हाँ।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 बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ। चलो बढ़िया है आपने अ, म अपने आप में बदलाव लाए। आपने ख़ुद पर ध्यान दिया तो आप ये बदलाव भी लेकर आ सके हैं। तो अगर हम आज ब अ, आजकल के बच्चों को या छात्रों को या हमारे माँ अ, माँ-बाप को अगर हम चाहें कि अपने श्रोताओं को कुछ हम कोई टिप्स देना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें कि जिससे हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बच सकें तो अ, या फ़िर अगर जो लोग इस चीज़ में फँस चुके हैं, तो उसमें से कैसे वापस आएँ, तो आप इसके बारे में क्या अ, सुझाव देंगे?
जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपने जैसे बच्चों की बात करी ना, देखिए आजकल तो वैसे भी देखिए वो कहते है ना पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई अब तो मेरे को जहाँ तक पता है जो। देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में तो देखिए अब ये तो वही बात होगी ना कि आप तो अपने आप को जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको होती है कहीं न कहीं उस पे ही आपको पढ़ना है। देखिए तो ना ये उन बच्चों से ज़्यादातर होता है देखिए मैंने देख देखा भी है। तो मेरे को लगता है अगर आपने बच्चों की जैसे आपने पहले पूछा तो मेरे को लगता है, कहीं न कहीं उनके माता-पिता को ना थोड़ी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए होता क्या है ना माता-पिता अपने बच्चों को ना फ़ोन तो दिला देते हैं। परंतु उसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाते तो अगर माता-पिता ध्यान दें। देखिए आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉज़ी इतनी चल गई है वो क्या जैसे एक फ़ोन में वो होता है डिजिटल वेलबिंग उससे क्या होता है ना, पता चल जाता है कि बच्चा कर तो रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखिए बच्चे ने घर पे तो बोल दिया अपने पिताजी को कि पापा मेरे को ये फ़ोन लेना है, ये पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी फ़ोन है। परन्तु देखिए उस फ़ोन में देखिए ऐसा ना होए, पढ़ाई के अलावा सब कुछ और हो रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, गेम चल रही है, देखिए तो मेरे को लगता है माता-पिता को देखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए अगर उनका बच्चा अगर बाहर निकल रहा है हाथ से बाहर निकल रहा है। तो देखिए उसमें एक पैरेंटल लॉक करके ना एक सिस्टम होता है उससे क्या होता है ना अगर कोई भी गेम है या कोई भी सोशल मीडिया है ना अगर वो एक दो घंटे से ज़्यादा चल जाएगा ना तो देखिए वो अपने आप बंद हो जाएगा। और हाँ देखिए अगर माता-पिता ध्यान देंगे, कहीं न कहीं बच्चों पे ना क्योंकि देखिए आपने उनको बच्चा बोला तो देखिए उनमें एक बचपना तो है। तो ठीक है, माता-पिता उनका ध्यान देंगे तो हाँ। परंतु मेरे को लगता है ना ये बच्चों के साथ जो है ना बड़ों के साथ भी होता है। देखिए, आजकल तो देखिए आजकल तो देखिए काम भी आजकल उसपे हो गए हैं, लैपटॉप पे हो गए हैं, फ़िर हम बीच ब्रेक में फ़ोन चला लेते तो मेरे को लगता ना जो मैंने इसमें करा है ना कि ख़ुद को ना अ अगर फ्री टाइम है अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है ना जो कि मेरे को लगता है ना जब इंसान बिज़ी होता है अगर काम कर रहा होता है ना फ़िर तो देखिए वो वैसे भी फ़ोन नहीं चलाता। परंतु अगर जब फ्री होता है ना तभी वो डिस्ट्रैक्शन पता चलती है, तो अपने आप को बिज़ी कर लो। अगर शाम को कोई व्यक्ति फ्री है तो थोड़ा टहलने निकल जाए, जिम करने लग जाए, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा व्यायाम करने लगे, चूँकि ना पता क्या होता है कि आजकल पता है क्या आदत है रात को सोने से पहले ना लोग फ़ोन चलाते हैं 1 घंटा जैसे, जैसे मतलब डॉक्टर ने उनको बोला है कि फ़ोन चलाना 1 घंटा, देखिए मतलब अगर देखिए वो ख़ुद व्यायाम करेंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे ना थका-थका महसूस करेंगे। जिससे क्या वो रात को जल्दी सो जाएँगे फ़ोन भी कम चलाएँगे, तो देखिए अपने आप ही ना वो जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है उससे कहीं न कहीं, ना दूर होते ही जाएँगे। जी।
हुँ। बिल्कुल, हाँ जी। जी।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 अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल आपने अ, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कि कैसे बच्चों को और माता-पिता को क्या-क्या अ अ, लेने चाहिए कदम की जिससे माता-पिता भी अपने बच्चों पर ध्यान दे सकें कि वो इस चीज़ में ना फँसें और बच्चों को भी कैसे इस चीज़ से बचना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुधार ला सकें, अपने शारीरिक और मानसिक अ अ, द बीमारियों से ख़ुद को बचा सकें। तो इस विषय में आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल। जी, जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आप आपने भी देखिए काफ़ी अच्छे तरीक़े से स प्रश्न पूछा और काफ़ी मज़ा भी आया आपके सभी प्रश्नों का जवाब देके। तो मैं भी यही आशा करता हूँ आपसे फ़िर से बात होएगी, आपका भी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।